Ja, ich mein, ähm, ha wenn’s jetzt halt um aus Autos geht, das sind halt oft auch so Statussymbole, ne? Ähm. <clears throat> Und, ähm, ja, es ist halt, äh, erst mal wollte ich dich noch mal,, validieren. Äh, das ist so t total okay, wenn du noch nicht so weit bin bist, ne? Jeder jeder Mensch hat halt 'ne macht 'ne andere Entwicklung durch. Und, ähm, du weißt ja auch nicht, zum Beispiel, wie viel Schulden da gemacht wurden, um dieses Auto zu kaufen. <chuckles> Man weiß kennt ja die Geschichte dahinter nicht, ne? Und, äh äh äh äh, auch wenn du jetzt halt nur ’n kleineres Auto hast, das ist, äh, völlig okay, ne? Ähm
Ja. Ja.
aber ich hab jetzt noch mal 'ne Frage, äh. Woher kommt denn eigentlich so dieser Vergleich? Weil ich mein, einmal hast du gesagt, ähm, du siehst halt, ähm, Bekannte oder Freu Verwandte, ne? Es geht ganz konkret um die Verwandten. Ja, wird denn dann auch das irgendwie äh, gut, du siehst es aber wird es dann auch irgendwie dann angesprochen: „Ey, du hast ja nur so 'n ähm, äh, weiß ich nicht, so 'n kleinen Wagen?“
Mhm. Verwandte, es geht ganz konkret um die Verwandten jetzt, ja. Ja. Mhm. Ich habe sogar einen Mini Cooper Cabriolet. Er sieht gut aus. Sie sie hat sogar einen Namen, Chiquita. Ähm. Äh, ne, das wird natürlich nicht angesprochen. Die sind da alle total nett. Ähm, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich mag halt Autos. Also, ich mag sogar mein eigenes Auto, aber so 'n gegen so 'n Mustang oder so hätt ich auch nichts. Ähm. Und also ich interessiere mich zum Beispiel überhaupt nicht für so was wie Gucci-Handtaschen oder so, ne? Also, es interessiert mich persönlich einfach nicht. Aber ich finde, Autos sind schon sehr geil, also wenn man so einen fährt, mit viel Pferdestärke und so.
Super. Mhm.
Ähm, na ja, und so die ganzen anderen Leute bei uns in der Familie, also na ja, ich bin halt so die 1. bei uns in der Familie, die studiert hat, <chuckles> aber die anderen, die haben halt alle mehr Geld. Ähm, die haben halt so sind halt alles so Unternehmer, die haben so so ziemlich bodenständige Unternehmen- sage ich jetzt mal- haben die dann teilweise von ihren Eltern auch übernommen. Und ja, ich hätte das auch machen können, hab mich aber gegen diesen Weg entschieden. Und ich meine, so als Autorin, na ja, verdient man halt nicht so viel, ähm.
Mhm.
Na ja, aber irgendwie hätte ich auch gerne irgendwann mal so ein Auto.